Well, kung malaki ang budget, medyo uunahin ko pa siguro ang <laughs> ibang bansa 'no, siyempre ibang bansa na 'yan. Eh may magaganda kasi ang ano ang nature nila din kunwari sa Vietnam, 'tsaka sa China, tapos sa Kazakhstan. Ayun, 'yun 'yung parang ano eh, kunwari kung ako magta-travel abroad, parang 'yun 'yung parang nasa isip ko na, ah, ano ano kasi eh ni-lo-look forward ko 'yung ano 'yung mga meadows nila sa ano, sa Kazakhstan, sa Mongolia, ang gaganda kasi, oo. So parang na-a-amaze talaga ako na sana mapuntahan ko din 'yun in the future. Pero siyempre 'pag wala tayong masyadong budget, ah, sa kalikasan muna tayo. May mga kalikasan naman tayo sa ano lang sa tabi-tabi 'no or sa mga tabing probe probinsya na puwede nating ano, biyahiin. So 'yun, ah, ah sa ngayon, ah, sa ano muna tayo sa kalikasan. Yes! Local, tiis tiis muna sa local, ayan.
Hmm. Mhm, hmm. Okey. Oo, hmm. Hmm, gaganda talaga. Okey. Tama. Probinsiya. Lokal. Mm, mm. Tama. Tama. 'Pag ganyan na halimbawa nagbabiyahe ka, pupun meron kang target na gustong puntahan. Mas ini-enjoy mo ba siyang mag-isa o may kasama ka?
Alam mo minsan ano, ah, mag-isa pero ano naman, ah, okey naman ako kung 'yung partner ko lang 'yung kasama. Ayoko kasi minsan sa ano, 'yung kasama 'yung, ah, marami, 'yung marami kayo, 'yung may may 'yung pamilya mo, 'yung mga 'yung mga bata, hindi kaya 'yung mga kaibigan. Kasi ano eh medyo masyadong maingay, masyadong maraming nagsa oo, maraming nagsa totoo 'di ba. Tapos marami pang nagsasalita, maraming mga ay 'yung, ah, 'pag ako kasi gusto kong ano pumunta sa kalikasan talaga na ano, gusto ko lang 'yung tahimik, 'yung makapagmumuni-muni kang mag isa, ganun, 'yung, ah, oo 'di ba ang hirap kaya mag-relaks 'pag ano, ang dami dami ninyo, tapos. <laughs> Tama, oh 'di ba, sabi ko nga marama maraming makaka-relate sa ganun eh. 'Yung imbes na magmuni-muni ka paglulutuin ka pa ng mga ano mga ulam-ulam o di kaya maghahabol ka ng pamangkin, 'di ba, parang hindi ka na maka-papaghinga nun.
Totoo 'yan. Totoo naman 'yan. Ang magrelaks. Pa Ang 'Tsaka magrelaks, 'di ba. Hmm. Maraming tao, mas lalo kang napapagod. Tama. Yun.